Exato, eu acho que é o tempero do churrasco, eh, é o segredinho ali, a atmosfera que você cria também, a música, sabe.
<chuckles> É verdade, eh, o papel do anfitrião no caso, né. Porque às vezes não não tem nem essas coisas todas, assim, é um churrasco é muito básico, mas tem atmosfera tão legal.
Exato. Sim. Eu tenho um filho né de 8 anos, e ele, ele não gosta muito de carne. E a gente tem que brigar, pra ele comer carne assim, sabe. Eh, mas ele ama churrasco. <chuckles>
Uhum. <laughs> Ele gosta da vibe, né. <laughs>
Churrasco, e é muito engraçadinho que ele ele fala: "Ai, vamos fazer vamos ch vamos fazer um churrasco, vamos fazer um barbecue", ele fala: "Vamos fazer um barbecue e um".
Oxi. E nem come carne.
Come carne. E ele pega o pano de prato ele é tão engraçado, ainda mais no verão que ele f põe a Havaianinha, sem camisa, sem camiseta, só com shortinho assim, a Havaiana.
<laughs> Uhum. É a parte do sangue brasileiro dele, né, que vem pra fora.
É. E joga o pano de prato no ombro assim, sabe. <laughs>
<laughs> Parece daquele tiozão, né, que assa a carne. <laughs>
É muito tiozão. E fica ali sentado na frente da churrasqueira. E a gente fala: "Filho, vai, vem cá, vai, né, sai daí da frente que faz ma". Não, ele quer ficar ali na churrasqueira.
<laughs> Não, ele já vestiu a skin dele de churrasqueiro, não atrapalhe. <laughs> Engraçado.
Sim, já veste a skin de churrasqueiro e fica ali, e ele acha incrível, assim, sabe. Eh, "Mas você não vai comer? Você que fez". "Ah não, não gosto de carne, não quero carne". só come linguiça, linguiça ele come.
Gente, que legal. "Só estou aqui pela festa", né. "Só estou aqui". <laughs> "Estou a trabalho.". <laughs>
<laughs> Mas, assim Isso é verdade, isso só mostra que m eh, é é a vibe mesmo do churrasco, é a atmosfera do churrasco que que encanta as pessoas, né.
Uhum. E criança não mente, né. Assim, se pra você ver se que ele curte se ele curte a atmosfera do churrasco, pra el chegar a esse ponto, ele curtir se nem comer a carne, quer dizer que é bem legal e é importante pra ele isso.
Uhum.

E virou um evento. <laughs> Me pergunta se a gente conhecia aquelas pessoas, a gente nem sab nem sabia quem eram aquelas pess <laughs> nem sou fã.
Um festão. <laughs> Maravilhoso. Só no Brasil, né, pra acontecer essas coisas.
Só no Brasil. De repente surgiu uma caixa de som gigante que, né, a gente nem tinha ali.
Do nada, que até hoje, provavelmente, não vai nem saber de de quem foi, né.
Exato! Exato, nem lembro de quem foi essa caixa de quem era essa caixa de som. De repente surgiu alguém que cantava, que ficava cantando ali também, e muita bebida e muito chu e o churrasco rolando, e o meu marido, <laughs> e o meu irmão e o meu meu irmão e o meu marido na na churrasqueira, e aí depois chegou um outro na churrasqueira, o meu tio também, né, álcool no corpo <laughs>
<chuckles> Gente, teve até cantor. Meu Deus! Meu Deus! <laughs> Estava super animado. <laughs>
E aquele caos, né, mas eu tinha 20 e tantos anos, né, estava n no auge dos meus 20 e tantos anos, então eu estava achando isso o máximo, tudo aquilo.
Não é, menina, acho que hoje em dia se acontece uma coisa assim, de depois dos 35 a gente já começa a ficar agoniada: "Quem é toda essa gente?" <laughs> E esse barulho? <laughs>
Ai, eu Não, eu já ia surtar, né, eu já ia surtar, eu já ia surtar. Tanto que hoje em dia nosso hã, a nossa visão de churrasco mudou bastante assim, né.
Principalmente na Itália, né.
Sim, principalmente aqui na Itália, principalmente aqui na Itália.
Aham, que s sem acompanhamento ou aquela carne triste, ali, jogada. <laughs>
É, ent a a gente ainda faz o churrasco
Sem a música, sem o caos.
É, a gente ainda faz o churrasco à la brasileira assim, né, tipo, com a carne, farofa, vinagrete, umas coisas assim.
Uhum. Ai, o pão de alho.
Pão de alho, nossa linguiça, sempre quando algum amigo nosso italiano: "Ai, vamos fazer uma grigliata," eles chamam de grigliata, né.